Ừm, bạn ơi, mình cũng là một người rất chi là thích đi du lịch luôn, và mình cũng cực kỳ là thích lên những cái kế hoạch này, cũng như những cái ngân sách, cái thời gian đi du lịch với cả bạn bè. Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì cũng có một cái vấn đề hơi đau đầu, đó là chúng mình thì cái ngân sách du lịch nó còn chưa được nhiều, và cái, a, thời gian bọn mình nghỉ phép ấy, nó cũng, ơ, à, không thể nào mà nó ơ, khá là khó để nó trùng nhau để bọn mình có thể sắp xếp được một cái chuyến du lịch vừa vui này, lại vừa sẽ có nh dài ngày thì vừa có thời gian lên nhau và cũng đặc biệt là vừa tiết kiệm nữa. Mình thì nà gần đây mình cũng đang, ơ, dự định là lên cái kế hoạch là chúng mình sẽ đi, a, Đà Lạt với nhau. À, chắc là nếu mà thời gian ấy, thì mình sẽ cố gắng là, à, mình chúng mình đã có 2 ngày nghỉ cuối tuần rồi, thì mình sẽ cố gắng thêm khoảng 2 ngày ngày nghỉ nữa, nghỉ phép nữa để mình đi du lịch, thì chắc là cái thời gian đó sẽ tầm khoảng 4 ngày 3 đêm, à, để mình có thể đi với bạn bè ấy. Nhưng mà tuy nhiên thì mình cũng đang hơi, a, lăn lăn tăn về cái vấn đề ngân sách. Tại Đà Lạt mùa này thì bắt đầu vào cái mùa khá là đẹp rồi, nên là cái, a, cái giá vé này, cũng như là cái giá phòng các thứ ấy, nó cũng rất là cao luôn. Bọn mình còn ở miền Bắc nữa nên là khi đi vào là sẽ phải đi bằng máy bay, thế là cái ngân sách đó, thì nó độn lên rất là nhiều luôn á. Còn cái phòng thì đến cái thời điểm này là thời điểm, à, đẹp, thế là nhiều lúc là phòng nó cũng sẽ tăng giá và cũng như là các cái, a, địa điểm du lịch nó sẽ rất là đông và nó cũng sẽ rất là, à, đắt luôn. Nên là mình cũng đang hơi phân vân làm sao để mình có thể, à, quản lý được cái, a, ngân sách du lịch này, cũng như là cái thời gian du lịch cùng với đám bạn và bọn mình có thể vừa khám phá được nhiều nơi này, lại vừa có thể nà tìm hiểu được nhiều món ăn địa phương và, gọi là, tiết kiệm nữa. Thì bạn có thể là giúp mình đưa ra cái lời khuyên được không?
Ừ, mình nghe nè. Ừm, hay quá nha. Ờ, mình hiểu nè. Ừm. Ừm. À, rất là vui nè. Ừm. Ừm, chính xác luôn nha. Ừm. Ừm, được nha. Mình thấy cái việc mà bạn đang, ơ, có một cái, ơ, chuyến đi Đà Lạt với lại nhóm bạn á cực kỳ hay nha. Và mình thấy qua đó mình thấy là, ờ, à, cái việc mà bạn trân trọng cái mối quan hệ nè, à, thông qua cái việc mà cùng nhau đi du lịch, đúng hông? Cùng nhau tận hưởng cái chuyến du lịch này nè, à, ừm, nó nó nó thể hiện á là bạn là một người cực kỳ là quan tâm tới đến cái tình bạn này luôn nha. À, đồng thời á, mình nghĩ là cái, ơ một cái chuyến du lịch là vui á, và một cái chuyến du lịch ý nghĩa không phải là một cái chuyến du lịch là nó phải đắt tiền đâu, à ha, không phải là một cái chuyến du lịch đắt tiền đâu thì nó mới là cái chuyến đi đáng nhớ ha. Quan trọng là cái cách mà bạn, à, tận hưởng cái chuyến du lịch đó như thế nào thôi. Vậy thì chỉ cần điều chỉnh lại một xíu nè, thì ngân sách của bạn tuy là nó eo hẹp thì cái chuyến đi này cũng rất là vui ha. À, cho mình hỏi thăm một xíu đi, là hiện tại á là bạn đi cùng với nhóm bạn như vậy á, thì nhóm bạn, à, trong nhóm bạn của bạn đi bao nhiêu người nè. Và hiện tại là cái, a, khả năng chi tiêu của bạn, à các bạn á, khả năng tài chính của các bạn là nó đang nằm ở đâu để mình có thể tư vấn rõ ràng hơn nè.
À. Bọn mình thì, à, ừ, có nắm bọn mình đoàn sẽ khoảng 4 đứa, à, bốn bốn đứa con gái đi với nhau và cái, a, ngân sách của bọn mình ý, mình nghĩ rằng là 4 ngày 3 đêm mình đi Đà Lạt, nếu mà tính tất là tật thì chắc là sẽ, a, khoảng tầm, ờ, 4 đến 5.000.000. Ừm.
Ừm. Ừm, vậy thì, à, mình nghĩ con số này cũng là, à, à, khá là khiêm tốn, hợp lý ha. Bởi vì cơ bản á Đà Lạt á, ờ, cũng không quá đắt đỏ như bạn nghĩ đâu, à, và cái con người ở đó người ta cũng rất là thân thương nè, cũng rất là thân thiện nè, thành ra á là bạn chỉ cần điều chỉnh lại một xíu thôi. Về cái vấn đề ăn uống nè, vấn đề ăn ở nè, thì mình nghĩ là 4 tới 5.000.000 của bạn thì nó hoàn toàn là hợp lý thôi. Nhưng mà, ừm, cái mình còn hơi vướng ở đây đó là cái việc mà bạn di chuyển bằng máy bay, đúng hông? Thành ra cái phí chi phí máy bay nó sẽ độn lên rất là nhiều trong cái tất cả các chi phí của bạn nè. Vậy thì mình tò mò xíu nha, nếu mà trường hợp mà mà bạn, à, không thể đi máy bay được á, thì các bạn có thể đổi ra một vài cái loại phương tiện khác không? Ví dụ như là xe đò nè, xe khách nè, hoặc là đi tàu lửa, thì hông biết là đối với các bạn thì sẽ như thế nào?
Hiện tại bọn mình cũng định đang nghĩ nên là mình cũng sẽ ưu tiên cái phương tiện nào mà nó nhanh. Tại vì nếu mà từ miền Bắc mà đi vào từ Hà Nội mà vào đến Đà Lạt mà đi xe khách này, hay là đi tàu á là nó cũng có khi phải mất cái mấy cả ngày luôn á. Thế là cũng mất nguyên một cái ngày nghỉ của bọn mình rồi, nên là nó cũng hơi khó một chút, nên là bọn mình vẫn, ờ, sẽ ưu tiên là, à, đi máy bay hơn. Và có thể là bọn mình sẽ thử xem là có cái cách nào, ví dụ như là những cái ngày, ờ, những cái mình có thể đi những cái hãng giá rẻ như là Vietjet này, hoặc là mình có thể canh những cái ngày, à, Vietjet nó có khi có rất nh giảm giá hay có có vé 0 đồng ấy, thì mình sẽ thử đặt như vậy thì xem nó có thể tiết kiệm hơn.
Ừm. Ừm, chính xác nha! Đúng rồi, chính xác nè! Vậy thì tò mò mình xíu nha, là không biết là cái chỗ ăn ở của bạn à, các bạn thì các bạn đã tính chưa? Là không biết là, à, mọi người sẽ đồng ý là ở với nhau ở những cái khách sạn hay là hiện tại là ở đâu, thì có thể chia sẻ rõ hơn cho mình nghe được hông?
Cơ bản vì là đi tiết kiệm ấy, mà bọn mình cũng chủ yếu là sẽ thiên về cái việc, ừm, trải nghiệm du lịch trải nghiệm hơn. Nên là cũng không cần quá là quan trọng là khách sạn phải quá là xịn xò này, hay là phải đẹp đâu, à, miễn là sao là có cái nơi sạch sẽ này và để bọn mình có thể nghỉ ngả lưng sau khi mà một cái ngày mà đi, a, mệt mỏi về thôi. Còn, à, bọn mình chủ yếu là sẽ là thiên về du lịch trải nghiệm và ẩm thực nữa. Nên là có khi bọn mình ra khỏi nh nhà từ có khi từ 5:00-6:00 sáng ấy chứ, xong rồi phải tầm khuya khuya mới về thì cũng không quá là quan trọng khách sạn phải sang xịn mịn gì đâu.
Ừm. Ừm, mình hiểu cái vấn đề của bạn nè. Vậy thì, ờ, các bạn cũng rất là may mắn ha, bởi vì, ờ, trong, ơ, nhóm bạn 4 người của bạn á thì ai cũng có một cái quan điểm riêng, đúng hông? Nhưng mà có một điểm chung đó là, ở đâu cũng được, làm sao cũng được, miễn là đi cùng nhau thì, ừm, nó sẽ vui, đúng hông? Không quan tâm khách sạn đó ta là khách sạn lớn hay nhỏ, không có quan tâm là cái chỗ ở mình đó sẽ ra sao, chỉ quan tâm, ơ, là cái chuyến đi nó được vui vẻ nè, rất là hay nha! À, vậy thì mình tò mò như thế này nè, hiện tại bây giờ đến cái thời điểm mà bạn muốn đi Đà Lạt như vậy á, thì nó còn khoảng bao nhiêu thời gian? Và cái khoảng thời gian đó có đủ lớn để mà ví dụ bạn muốn tiết kiệm nhiều hơn số tiền 4 mới 4-5 triệu đó đó, thì hông biết là cái khoảng thời gian đó bạn có đủ hay không, thì bạn có thể chia sẻ cho mình rõ hơn về cái quãng thời gian mà các bạn dự kiến đi hông?
Ừm, tụi mình thì s dự kiến đi khoảng tầm, à, hai tháng nữa, khoảng tháng, a, trước Tết, trước Tết một chút, đó ừm, ừm, nhưng còn cái tiền tiết kiệm ấy thì, ờ, chúng chúng mình cũng đã tiết kiệm được rồi, nên là nó cũng khẽ không cần phải q đợi cái thời gian để tiết kiệm. Nhưng mà tại vì là tháng 2 ấy, ừm, thấy rằng là cái, ừm, thời gian là đẹp nhất đi Đà Lạt, nó sẽ là tháng 1 tháng 2, nên là mình cũng sẽ cố gắng mình, ờ, sắp xếp được cái thời gian đó để đi. Ừm, hình như thời gian đó mình nghe nói còn có cả hoa anh đào nữa, ờ, tụi mình rất là thích chụp ảnh, con gái rất là thích chụp ảnh check in, nên là cứ thấy những cái gì đẹp là cứ phải canh cái mùa nào đẹp để đi á, nên là, ờ, bọn mình cũng cái kế hoạch Đà Lạt này bọn mình cũng đã lên rất là lâu rồi, bọn mình cũng đã tiết kiệm được tiền rồi nên là cũng không quá là lo về cái, ơ, thời gian đi, mà chủ yếu là mình sẽ muốn làm sao để nó tiết kiệm hơn thôi.
Ừm. Trước Tết nè. Ừm, đắt. Ừm. Chính xác luôn nè. Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Vậy thì sau khi bạn chia sẻ mình thấy là, ừ, cái vấn đề của bạn á là ngân sách nó hơi eo hẹp xíu, đúng hông? Và thành ra á là cái chuyến đi của bạn cũng, a, rất là, à, cân đo đong đếm tỉ mỉ nè. Nhưng mà thông qua cái việc đó cho thấy các bạn là người cực kỳ trách nhiệm trong cái vấn đề mà chi tiêu ha, hông có chi tiêu hoang phí nè và đặc biệt luôn, chi tiêu rất là tiết kiệm và hợp lý nè, à, làm cho mình cảm thấy là các bạn, à, là một người quản lý chi tiêu rất là hay nè. À, vậy thì mình có một vài lời khuyên, a, như thế này nha, là cái việc đầu tiên á là bạn nên, a, lập một cái danh sách đi ha, à, là lập một cái danh sách là những nơi mình muốn đi nè, mình sẽ đi đâu nè, đúng hông? Và khi mà bạn lập một cái danh sách như vậy rồi đó, trong vòng, à, 4 ngày đi chơi như bạn nói đó đó, thì nếu mà bạn có một cái danh sách rồi nè, kế hoạch đi nó rõ ràng rồi nè, thì bạn sẽ biết là cái quán đó nó có giá cả như thế nào thông qua cái việc tìm hiểu thêm về cái quán đó ha. Thì mình nghĩ á, khi mà bạn, à, lập một cái danh sách như vậy á, bạn cũng sẽ lên được một cái thực đơn, đúng hông? Lên một một cái thực đơn về cái chi phí của từng nơi bạn đến ha, thì, ờ, nhờ cái, a, danh sách đó đó, bạn có thể là hiểu được hơn là cái số tiền mình bỏ ra là bao nhiêu nè, à, nó có đang cao hơn cái số tiền mình đang có hay không, hoặc nó đang thấp hơn nè thì nó càng tốt nè. Thì hãy cố gắng lập ra một cái kế hoạch, một cái danh sách rõ ràng về cái chuyến đi của bạn ha, để mà có thể hiểu hơn, rõ hơn về những cái chi phí mình bỏ ra, à, giúp cho bạn có thể tối ưu nó tốt hơn ha. Thì không biết trước đó là các bạn đã ngồi lại với nhau và lập lên một cái danh sách như vậy chưa?
Tụi mình cũng có lên những cái kế hoạch này, các cái địa điểm muốn đi này, với cả những cái món ăn mình muốn ăn rồi đấy. Bạn mình với cả mình cũng là cái người rất là thích lên kế hoạch, nên là tụi mình cũng bắt lên tỉ mỉ là đi đâu này, ăn gì vày và cũng đã xem sẵn những cái, à, đánh giá của mọi người, cũng như là cái mà mọi người, ờ, đi về rồi mọi người có thể nói về giá cả của quán đấy luôn này, hay là chất lượng của quán đấy cũng như là các cái địa điểm đến ấy. Thì bọn mình cũng có lên một cái danh sách để, à, xem xem rằng là cái nơi đấy có phù hợp với đầu tiên là phù hợp với địa điểm không này, có gần cái nh khách sạn không này, có, à, cái thời gian di chuyển nó có hợp lý không này, và cũng như là cái giá cả nó có okay không? Thì là đúng là bọn mình cũng đã lên một cái kế hoạch, ờ, cũng khá là chi tiết rồi, à, để, à, làm sao để nó có thể cái tiền phát sinh ấy, nó sẽ không bị quá là lố, cũng như là nó sẽ không bị vượt khỏi cái ngân sách của bọn mình.
Ừm. Ừm. Ờ, hay nha! Ừm. Ừm, rất là may mắn bởi vì các bạn cũng đã lập lên một cái danh sách, à, kế hoạch đi cho nó rõ ràng ha. Vậy thì khi mà bạn đã có cái danh sách như vậy rồi á, thì hãy nhìn vào cái danh sách đó, à, nếu mà trường hợp mà cái danh sách đó đó có những cái quán nào đó nó hơi dư thừa nè, nó làm cho cái chi phí bạn đội lên cao nè, thì có thể thay thế bằng một vài cái quán khác tương tự. Ví dụ như như bạn đang đi muốn, ơ, cà phê check-in, đúng hông? Thì cũng có thể, ờ, tìm một vài cái quán cà phê, ờ, nó rẻ hơn một xíu nè, nó local hơn xíu nè, để mà bạn có thể giảm, ờ, cái chi phí của bạn đi nha. À, cái việc thứ hai á, bạn, à, cũng nên chọn cái, ờ, ờ, chỗ ở làm sao cho nó hợp lý nè. Như bạn nói thì các, ờ, bạn của bạn và kể cả kể cả bạn luôn thì cũng hông quan tâm là nó nó đẹp hay nó xấu, đúng hông? Mà chỉ chủ yếu là nó sẽ có chỗ ở nè, nó tiện nghi xíu thôi là được rồi. Thì mình có thể đề xuất như thế này nè, thay vì bạn chọn một vài cái khách sạn á, thì nó giá nó rất là cao nè, thì, ờ, các bạn hãy, ờ, ờ, chọn thuê một cái homestay á. Thì một cái homestay người ta cho thuê nguyên căn như vậy á, nó rất là rẻ nè, chi phí nó rất là vừa phải thôi. Và những cái cái khu homestay như vậy chủ yếu là do dân địa phương người ta, à, cho khách du lịch là thuê lại căn nhà của người ta thôi, thành ra là chi phí nó chỉ khoảng tầm 1.000.000-2.000.000 thôi, à, trong vòng 1 ngày đó, thì, ờ, chia ra cho 4 bạn thì mình nghĩ cái chi phí này nó rất là thấp nè và nó t hoàn toàn có thể đáp ứng được những cái, ờ, chỉ tiêu các bạn đề ra đó nha. Thì biết, ơ không biết cái cách này nó có hợp lý đối e với lại các bạn hông?
Bạn nói mình mới thấy là cái việc mà thuê homestay ấy, nó vừa một là có thể trải nghiệm được cái văn hóa bản địa này, và cái thứ hai là, à, nó cũng, ơ, rất là riêng tư, tại cả nhóm sẽ ở chung một cái homestay và khi mà chia ra nó cũng giá rất là hợp lý luôn. Chúng mình còn hoàn toàn có thể là mua đồ về nấu này, nếu mà muốn trải nghiệm cũng như là muốn tiết kiệm, hoặc là chúng mình cũng, a, hoàn toàn có thể là, à, ngắm cảnh cũng như là trải nghiệm những cái, a, đúng cái chất địa phương của Đà Lạt khi mà ở homestay luôn đấy. Chứ còn nếu như mà ở khách sạn thì nó sẽ không thể trải nghiệm được rõ ràng, à, cái, a, kiểu như là người địa phương Đà Lạt được.
Ừm. Chính xác luôn nè. Ừm, chính xác luôn đó nha. Ừm, đúng nè. Vậy thì ngoài cái khách ơ, vấn đề khách sạn ra thì mình nghĩ á cũng nên là cân nhắc hơn một xíu trong những vấn đề mà chọn quán ăn làm sao cho nó hợp lý ha. À, mình thấy đó, là hiện tại ở Đà Lạt á thì chủ yếu người ta bán đồ ăn, không phải là vì người ta bán đồ ăn mà nó mắc, mà người ta bán không gian đó bạn. Cho nên là một vài cái quán á nếu mà trường hợp nó nằm ở trên đồi nè, cheo veo nè, đúng hông? Bạn có thể ngắm một vài cái cảnh xa nè, thì mình nghĩ là tuy là cái cảnh đẹp đó nhưng mà cái đồ ăn ở đó thì nó cũng, ơ, tương tự như những quán local ở dưới thôi. Thành ra nếu mà bạn, à, không có quan, a, trọng những cái vấn đề như là bạn, à, à, ngắm cảnh nè hoặc là bạn, à, tìm những cái view nào nó đẹp nè, mà chỉ quan tâm tới đồ ăn thôi thì mình đề xuất là nên chọn một vài cái quán local xíu ha. Những quán địa phương nè và những quán mà địa phương truyền tai nhau, đúng hông? Bạn cũng có thể hỏi một vài cái người ở cái khu bạn sống nè, để mà hiểu hơn về cái khu vực đó, à, hiểu hơn về những cái quán nào đó nó rẻ nè, nó tốt nè, và nó chất lượng nè, thì cũng có thể thay thế bằng những cái quán đó để mà chi phí của bạn nó vừa tiết kiệm nè, và ăn uống của bạn nó cũng được chất lượng hơn ha. Đồng thời cũng giảm chi phí cho bạn rất là nhiều đó nha, thì hông biết cách này có phù hợp hông ha bạn ha?
Ừm. Ừm. Ừm Đúng rồi, mình thấy rằng là cái việc mà ăn uống ở những cái quán địa phương ấy, một là đúng là cái tiêu chí của bọn mình là sẽ ăn những cái nào mà nó sẽ đặc biệt này, à, đặc sản của địa phương này, và thể na làm sao để tìm hiểu được đúng cái phong tục của địa phương luôn. Mà ăn những cái quán địa phương mình còn thấy nó ngon hơn rất là nhiều so với những cái nhà hàng luôn nha, mà giá cả lại còn hợp lý nữa chứ. Hôm nay thì mình thấy rằng là cái, a, vấn đề của mình đã được bạn giải quyết rất là tuyệt vời rồi và mình cũng ta sẽ thử áp dụng những cái lời khuyên của bạn, à, xem thế nào nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều!
Ừm. Hợp lý nè. Ừm. Ừm. Ừm. Mình cũng rất là vui nè, khi mà nghe thấy bạn, à, cảm thấy bạn đang vui nè. À, chào tạm biệt bạn nha. Bye bye!